ええ、ちょっとお話を聞いてもらいたいんですけれども。
はい。
あの、私ま、もともとというか、ま、結構そのミニマリスト的な生活を
はい。
しておりまして。
ああ、そうなんですね。
はい。なんでその家の中に物がないっていう
はい。 うんうんうん。
のが、ま、すごい居心地いいなっていうふうに感じているんですよ。
はい。
なんでなるべく物を置かない、増やさない。
うん。
ていうことを今までやってきたんですけれども。
はい。
あの、最近新しい仕事を、あの、始めまして。
はい。
でまあね、仕事だから仕方ないっちゃ仕方ないんですけれども、まいろいろ何て言うんですか、その仕事のための機材だったり道具だったりとか、まそういうのを揃えないといけないわけですね。
はい。 うん。 ああ、そうなんですね。
うーん、なんで、ん、まあね、しょうがないんで色々、揃えたんですけど。
はい。
やっぱりね、そうすると、お、ね、ん、まあ、その分当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ま、なんか家の中に物が増えてしまって
ああ。
そう、それがね、ま、ちょっと自分の中で、「あ、なんか嫌だな」っていうふうに感じてしまうんですよね。
うん、ふんふんふん。なるほど、もう、う無駄なものじゃなくて、確実に使うもので仕方ないものだけれども
ううん。 はい。
今までのご自身のその価値観から比べると、うん、何かこう異物があるくように感じてしまうみたいな感じで。
そう、ちょものが うそう、一気に増えたなっていう感じがして
ああああ、結構多いんですか、その、機材っていうのは。
あの、そうですね、なんか パソコン周りとかですね。
ああ、そうなんですね。
で、結構そこが増えちゃったり、うむ、パソコン周りって結構ね、ケーブルとかもそれでなんかごちゃごちゃしちゃうじゃないですか。
うーん。 そうですよね。
ね、そういうのもなんか、うっとおしいなあとかって思ったり。あと、っぱり一番感じるのは、あの、掃除の時ですね。
ふーん。 はい。
そう、掃除の時ね、やっぱ物がないとすごいあの簡単に掃除ができるんですよ。
そうですよね。
うーん。ね、やっぱ掃除って、掃除機かけるのが面倒くさいっていうより、掃除機をかけるようにできるために、物を動かしたりとか、そういうのがまあ、面倒くさいじゃないですか。
はい。 うんうん。 はい。 まさしくちゃんと掃除をされる方のご意見ですよね、これ本当に。
<giggles> いや、そうなんですよ。なんか基本的にね、掃除、あの、ま毎日はしてないんですけど、ま2日に1回ぐらいはしようっていうんでやってるんですが
うん。 はい。
ね、そうなんですよ。その掃除をする時に、あ、今までだったらここをすんなりすってできたのに、なんかこのなんか、でかくて重いものをあの持ち上げて動かしてっていうことをしなくちゃいけないのかっていう時に、ああ、なんか、ね、まあ、仕方ないんですけど、ああ、なんかちょっと嫌だなみたいな風に思っちゃうんですよね。
うんうんうん。 はい。 ああ。やっぱり、パソコン周りって、ほんとに、その、常に表にないといけないものだったりとか。お、ね、もうあの、あ、部屋のはかうと角にもし置いたとしても、やっぱりケーブル周りの煩雑さっていうのはうん、どうしても、ありますしね。
そうそうそう。 うーん。 そうなんですよ。
んん。収納できるものでも、ないですからね。
そう。なんかね、収納できるものだったらね。あの、ね。使い終わったら、片付けるとかってすれば、いいわけなんですけど
あ、はい。
ね。そう、全部ね、その、ケーブル引っこ抜いてとかね、なんか、<sucks teeth> やるのも、さすがに面倒ですしね。
うんうん、うふん。ちなみに、その状態になってから、あの、どのぐらい期間経ってますか？
はい。 期間はですね、1か月ぐらいかな。うん。
ああ、じゃ、まだ、慣れないですかね。やっぱり。
そうですね。まだ、自分の中では、そのなんか、異物感というか。うーん。あと、なんでしょう。その、パソコンとか、そういう機材って、んん、なんかちょっと、ん、無骨というか、ね。んん、なんか、余計なんか、ん、ね、その形状的に、違和感というか、感じてしまうんですよね。
うん。はい、そうですよね。 はい。 ふふん、うふん、うふん。 はい。まあ、そうですよね。確かに。あの、もともとのミニマリスト生活が、どどのカラーなのかにも、よりますけど
うーん。 はい。
あの、方向性によっては、全くこう、合わない、あの、世界観ですしね。
いや、そうですね。ちょっとね。異物感は強いですね。なんか <sucks teeth> こう、なんて言うんですかね。うーん。ほんとに、この部屋の、完全に、んん、なんか、浮いてるものっていう感じですよね。
なるほど。でもこれは難しいですね。今回あの価値観が変わったというよりかは、もう価値観を変えて付き合わざるを得ない環境で、今ちょっと合わないように感じてるって感じですもんね。
うん。 そうですね。 うーん、そうなんですよ。
うん。まあでも必需品ですからね。
そう、まあ必需品なんでね、ま仕方ないです。そう、これでまあ、お金を稼いでいるっていう話なんで、ま仕方ないとは思ってはいるんですけどね。まあ、でも、うん。
うん。 うーん。 <chuckles> そうですよね。うん。 あの、か難しいですけど、あのたまにそういったこうミニマリスト的なあの綺麗にしされたい方が、あのやっぱり、皆さんおっしゃるのが、やっぱりケーブルなんですよね。
はい。 うん。 うーん、ね、そう、ケーブル気になっちゃうんですよね。
で、そういう時にあのま、こんワイヤレスとかになるわけじゃないんで、根本的な解決ではないんですけれども、あのいん隠蔽して、何て言うんですか、あの隠蔽配管みたいな配管とまでは言わないですけど、あの机の後ろにこうまとめてこうか全く見えないようにして。
はい。 うん。 はい。 うーん。
すっと動かせるような状態にしたりとか
はい。
そういうので、なんか、こう、ごまかしごまかし、こう やってる方もちょっといらっしゃってるんですけども。
ああ、確かにね。なんか、見えるから気持ち悪いっていうのはあると思うので、なんか、うまくね、隠す方法
うん。 はい。
ていうのをね。え、うん、うん、なうん、ちなぐち ぼ
そそういそういうのは、なんか、やってみたいなとは思いますか？
いや、それはね、ほんとに思いますね。
ああ、そうですか。うん。
うーん、ちょっと、ほんとの、この、ケーブルってのがね、今すごいごちゃごちゃしてて、ね、気持ち悪いなと思うんで。
うん。 なんか、ほんと、あの、ケーブルって、こう、ほんとに無造作な、あの、動きとかになるじゃないですか。
ね、なんか、ヨレヨレしてたりとか、なんか、ぐにゃってなってたりとか。
うーん。 そうなんですよね。全部が同一きかあの、規格で、あの、同じメーカーのもので綺麗に並んでるわけじゃないので。
そう。なんか、太かったりね、細かったりとかいろいろあります。ね。
ううーん、いる色も違ったりとか。
うーん、そうなんですよ。ほんっとにね、このケーブルってね、イライラするなと思うんですよね。
もう、だから、やはり元々が、その、ミニマリストでずっと生活されてたので、特に違和感あるとこだと思うんですよね。
うーん。 いや、ほんとにね、もう全部ワイヤレスにして欲しいって思います。 うーん。そうそうそう。
うん。 <laughs> ほんとですよね。 そうなんですよね。だからそやっぱりそれ、気にされる方結構いらっしゃるみたいなので、なんか、例えばほんとに、みあの、身近なところから言うと、なんか、ひゃくえん均一にある、もうそれすす専用の、こう、まとめたりするもので、こう、机のう裏に這わせることができたりとか
うーん。 はい。 はい。 はい。 うーん。
なんかそういうのも結構充実してるそうなんですよね。
ああ、結構百均とかで売ってるんですね、そういうのが。
そうみたいなんですよ。
はあ、なるほど。
あとは、あの、百均ではないけども、しっかりしたメーカーので、かあの、がっつり隠したい人はそれを使って。
うん。
でも、あのかゆいところには手が届かないから、やっぱり百均のこのアイテムが役に立つとか、そういうのがあるらしいんです。
あ。 じゃあそのなんかプラスで百均も合わせてみたいな感じなわけですね。
そうですね。な
はあ、なるほど。
なので、なんかこれがもう もう唯一の正解だよって、やっぱもう部屋の形とか使ってる機材とかも違いますから
ま確かにね、そういう意味ではね、自分の今のこの状況、ねに一番マッチしたっていうのをね、考える必要はあるっていうことですよね。
ないん はい。 でもなんかそういう点な時って、もともとその自分のミニマリスト的な価値観とか、どれが綺麗だと思う価値観がない人って、ほんとに人のを参考にしたりとかしないと、答えにたどり自分の中の答えがないから答えにたどり着かないと思うんですけど。
はい。 うん。 うん。
もともとなんか、今違和感感じてるっていう、ご自身の感性とか、あの、正解がはっきりされてると思うので
はい。
割と、そそれに至る方法とかを、例えばユーチューブとかでそういうのたくさんあると思うので
はい。
なんか、ん、見てみたら、もうほんと自分の中でこう、あ、こうしようとか、あ、こうするしかないかなっていうのが、あの、もともとが価値観しっかりしてる分
はい。
すごく見つかりやすそうですよね。
いや確かにね、これね、そう、多分自分なりにしっかりと考えれば、あの、こうしていきましょうっていうのは、見つかるなっていうなんか、そういう感覚はあるんですよね。
はい。 うん、ふんふん。 ああ、そうですか。
はい。ただね、今ちょっと仕事が忙しくて、なかなかそこまで手が、あの、届いていないっていう状況ではあるっていう感じで、なんで、まあね、ちょっと仕事がまあ、落ち着いた段階とかでもね、一回ちょっとしっかりね、そこのところも考えてみたいなってね、思いますよね。
はい。 はい。 そうですよね。ちょっとやっぱり時間かかっちゃうことかもしれないので、お、すごく落ち着いたタイミングとかであの、大丈夫だと思いますので。
うう はい。 ね。
うーん。まあ、それまではちょっと何よりそのケーブルとかがこう、<chuckles> ほんとにうざうざったく感じてしまうかもしんないんですけれども、ま、なるべく気にさなさらないような形で
<chuckles> んん、まあね。まあ、あとね、まだいっかげつっていうところで、え、ま、もしかしたらそのうちね、慣れてくるかもしれないですしね。
うん。 うーん。 ま、そうですね。そのパターンも全然ありますし、とにかくまあの必要以上にこうストレスを溜めないような、あの、形で。うん、ちょっと試してみ
うーん。 うーん、ね、今までがね、ちょっとあまりにあの、すっきりしすぎてとひっというかね、ん、綺麗すぎた、あ、っていうのもあるんで。う <chuckles>
いや、でもそれはすごいです、本当。<chuckles> そうですね。
ね。
なので、そうですね。
ま、ちょっとね、あの ちょっとゆとりが出た時にでも、もう1回その辺を考えてみ見直してみようかなってちょっと思いました。
あ、はい、是非ちょっと色々と試してみてください。
はい、今日はあのお話聞いていただき、ほんとにどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。